Das ist ähm, das ist d das ist so 'n kleines Highlight auch im Urlaub, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dieses ja, ja, ja.
D richtig. Ja, so 'n bisschen, ne? Manchmal kommt das dann schon so 'n bisschen, äh ja, also, es ist schon ganz cool.
Auf jeden Fall. Ich meine, neben dem Baden und so weiter, aber das Einkaufen ist schon macht macht schon macht schon Spaß.
Ja. Ja, manchmal mag ich's dann auch halt einfach auch wirklich shoppen zu gehen in so Ausland, weil die haben dann mei meistens schönere Sachen, finde ich, als in Deutschland.
Ja. Okay.
Und dann gehe ich dann auch also, zum Beispiel in Polen gehe ich ganz gerne mit meiner Mutter einkaufen und nicht, weil's billiger ist, ähm, sondern weil die qualitativ besser sind und schöner sind.
Ja. Ja. Ja. Okay. Ach, echt, ja?
Ja.
Ich kenn's halt nur so von früher mit 'n Eltern von diesen klassischen Polenmärkten.
Ja, so was nicht.
So, ne, das ist so meine das ist meine Einkaufserinnerung in Polen. Ich war ich war noch nicht so wirklich in in in in Läden, außer jetzt vielleicht wirklich mal im Supermarkt oder so, weil, ähm, wir immer auf Tour waren oder so. Aber jetzt in Städten mal wirklich in 'nem in 'nem Klamottenladen oder so was.
Ja. Ja. Ja, aber Polen ist halt nicht mehr Polen von früher, ne? Das vergessen viele. Ja, das vergessen voll viele. Also, Polen ist jetzt eins mit der europäischsten sicherstes eins o eins der aus der sicher sichersten Länder. Äh, es ist total modern. Ähm, die Wirtschaft steigt. Also, es ist also, es ist halt nicht wie früher.
Ne, das stimmt! Ja. Ja. Ja.